Beh, in effetti, sembra molto interessante come consiglio. Ma dimmi: per caso questi profumi e odori di cui parli cambiano durante l'anno? Cioè, ti piace seguire un po' le stagioni in modo tale, sai, da avere un'accoglienza che sia anche adatta <chuckles> al periodo che stai vivendo?
Beh, guarda, allora devo dirti di sì. Questi aromi possono un po' variare durante l'anno, anche se poi, magari, ci sono quei 3 o 4 che sono un po', no, i i capisaldi della della mia casa. Però, magari, sai, a volte, mhmm, <clicks tongue> io vado anche a fare shopping, magari in negozi soltanto per la casa, no, e, magari, mi capita di riscoprire anche nuovi nuovi profumi, nuove candele, nuovi elementi per la casa. Quindi, anche un po' mi s mi piace un po' sbizzarrirmi, ecco, ogni ogni volta. Ehm, <smacks lips> ho anche preferito installare, ehm, nella mia camera dei fan no, hai presente quei marchingegni che, ehm, rilasciano un po' quel suono che va avanti per tutta la notte, no, mh, mh, mh.
Mh-mh. Ah-ha. Certo. Mh-mh. Sì. Ah! Bene. Ho capito. Ho capito. Mh-mh. Ah! Ho capito, e ti stai trovando bene con quelli, ti ti accolgono bene. <chuckles>
Sì, aiutano molto sì, devo dire, aiutano molto a dormire. Comunque, ehm, appunto, rilasciano questi suoni e comunque sì, ti ti rilassano, insomma, no, e credo siano fondamentali all'interno di una stanza, anche perché, ehm, appunto, ci aiutano a dormire bene. Ehm, sì, mi mi piace anche avere, appunto ho scelto di far costruire una grande un grande finestrone, no, proprio accanto al mio letto, in modo che la luce naturale può entrare tutta, ehm, sì, perché non mi piace molto accendere la luce con gli interruttori, devo dire che li tengo sempre spenti e, infatti, la bolletta non praticamente, ehm, non è costosa per niente.
Mh, ho capito. Certo, assolu Mh-mh, ho capito. Mh. Ah-ha. Ah, molto bello così. Oh, okay. <chuckles> Saranno invidiosi i tuoi vicini. <chuckles> No, beh, poi, effettivamente, è risaputo che la luce naturale, comunque, è l'ideale anche per svegliarsi, anche, sai, per svegliare meglio il corpo che, insomma, si abitua anche ad avere un ritmo che, più o meno, segua quello mhmm, quello del sole, quasi idealmente, ovviamente, poi Ma ti volevo chiedere: rispetto a questa casa che, appunto, tu hai arredato in questi modi, appunto ehm, con una certa cura, le persone che poi la visitano- quindi amici, parenti- che cosa pensano? Cioè, quando entrano, effettivamente, questa tua idea di accoglienza, viene trasmessa anche ad altre persone? O magari, invece, ti è capitato che gente che avesse gusti particolarmente diversi dai tuoi, invece, mhmm, avesse un'idea di accoglienza diversa?
Sì, sì. Eh.

Beh ehm sì, allora come citato prima preferisco appunto un ambiente un po' più sobrio, o meglio credo anche che questa abitudine sia un po' andata a cambiare nel corso degli anni, no, perché magari sai, uhm, ovviamente nella cameretta di quando si era più piccoli, uhm, si tendeva un po' a caricare queste mensole un po' co' tutto quanto, sì mia madre non mi sopportava perché poi era lei che doveva andare a spolverare no, quindi sì. Ehm, preferisco sicuramente un ambiente un po' più spoglio, ma spoglio, mhmm, non devi pensarla come che non ci sia niente, c'è un po' il minimo indispensabile, ovvero, uhm, poco, però po pochi oggetti che però mi portano gioia o comunque mi servono, no, capito, uhm, mi piace un po' gestirmela così, soprattutto magari anche con i poster in camera, no, magari 2 vanno bene, no, 2, 3, ecco, non
Mh-mh. Okay. Ah-ah. Ah, certo. Per la gioia, esatto. <chuckles> Certo. Mh-mh. Okay. Okay, giusto. Certo, assolutamente. Mh-mh. Non vuoi caricare? Mh, non troppo perlomeno.
Sì, perché poi non credo che comunque, uhm, a me piace che il fatto che la mia casa, no, rispecchi anche un po' quella che è la mia personalità, Quindi non mi piace magari avere trecentomila quadri appesi ehm, o forse sarà anche un po' perché i miei genitori avevano tremila quadri nel salone e sembrava un po' uno zoo a volte, tutti i colori mischiati, quindi sì, sì.
Mh, okay. Certo. Ah, ho capito. Quindi hai compensato nell'altro senso adesso che che dipende da te.
Mh. Ma glielo dico ancora insomma che quei quadri messi così secondo me non hanno molto senso, quindi cerco se ho detto: "Un giorno poi li farò sparire".
<chuckles> Oka No, okay, la minaccia è arrivata. Va bene, guarda, è stato molto interessante sentire tutti questi piccoli dettagli che appunto a cui fai attenzione per rendere la tua casa accogliente, veramente una bella narrazione.
Quindi <chuckles> Eh, sì, sì, sì.